Mm. So, halimbawa 'no, ah, mali, ah, halimbawa sa linggo pa lang 'no puwede ka nang mag-prep ng adobo. So, adobo, ano kaya, ah, chicken curry. So, puwede ka na rin na i-side dish mo do'n, eh, mag-ano ka na ano, maggisa ka na ng ano, ng gulay. So, yung mga yun yung mga parang mga 10 to 15 minutes na puwede i-prepare, eh, lutuin na 'no. Tapos, ah, alam mo yun, iano mo siya, isep ilagay mo na siya sa mas malaking Tupperware tapos palamigin mo lang 'onti then i-set aside mo na at ilagay na sa freezer. So, parang halimbawa, oh, sa Monday ang ulam adobo 'no. Kahit gaano ka ka-busy, puwede mong kunin na lang yun tapos i microwave na lang. Eh, di kahit papaano 'no mas malayo siya sa usapin na, ah, pansit canton or luncheon meat yung ulam nila. Tapos kinabukasan puwede mo namang i-pull out yung ano, yung, ah, chicken curry 'no na puwedeng ba pagka, ah, baon nila, ng ulamin nila or puwedeng ba ulam ninyo sa mismong bahay. So, at least kahit papaano hindi mo na kailangan magprep sa hindi mo na kailangan magluto araw-araw kasi nasa freezer naman na 'no. So, baka isipin mo na, eh, hindi naman yun ano, ah, hindi naman na yun fresh. Ah, maituturing pa rin natin siyang fresh 'no kasi 'eto naman ay bagong luto mo na finreezer mo lang 'no. So, yung mic yung, ah, yung shelf life naman nun ay hahaba 'no basta siguraduhin mo na kapag, ah, ininit mo na, eh, mga ilang fi ah, 2 minutes hindi mo na kakainin siguraduhin na dapat ibalik kaagad sa freezer. Kasi 'pag hindi ka agad nabalik sa freezer, delikado na siya at dun siya masisira. Oh, ano ba yung paborito pang, ah, ulamin ng iyong mga anak? Ah
Mm. Mhm. Mhm. Ah. Mm. Okey. Mhm. Mhm. Ah, okey. Ano, mahilig sila sa karne, hotdog, ah, yung nilagang itlog, tapos ano, ano pa yung isang hilig nila? Um, yung tocino ayan, hilig nila yun. Tsaka kumakain sila ng mga gulay like yung squash tsaka yung mga flowering petchay tsaka potatoes, ganun. Gustong-gusto nila yung mga ganun na binabaon talaga.
Mhm. Mhm. Mm. Hmm. Kasi yung ano, yung sauté na ano lang, yung ano alam mo sauté na pota sauté sautéd na potato na may squash na o kalabasa. Actually puwede mo ng lutuin din na mas maaga yun, eh, ta's ilalagay mo lang sa freezer ta's kung mainam kung may microwave kayo mga 5 minutes to 10 minutes microwave meron ka ng ano, maipa maipapabaon sa kanila at mahaba din kasi yung shelf life ng potato at saka ng kalabasa. So, ayun 'no kahit papaano, eh, ano na parang pull out, pull out na lang yung mangyayari sa'yo. Pero siyempre ang tanong dito yung oras naman. Ah, kaya mailalaan ka bang oras ng Sun ng Sunday para kahit papaano oras yun ng bonding/pagluluto niyo ng mga anak niyo.
Mm. Hmm. Ah okey. Mhm.

Yes, oo, talagang sanay yung mga bata kasi ever since talagang pinagbabaon ko yan ng lunch kasi wala na akong time na maghatid-hatid pa ng, ah, food sa kanila tuwing lunch. Eh, ayaw ko naman na ano yung pagkain nila is alam mo yun yung parang nabibili sa kantin kasi hindi naman ako sure if malinis yung pagkain dun at tsaka, ah, minsan kasi medyo pihikan yung mga bata may times na hindi nila gusto yung pagkain or yung timpla. So parang ano, um
Mm. Mm. Malinis.
ganun nalang yung ginawa ko at tsaka mas nakakatipid kasi para sa amin yung parang nagbabaon na lang kaming lahat ayun.
Mm. Totoo yun 'no tsaka kahit papaano, eh, sigurado ka talaga sa kinakain ng anak mo. Sa alam mo 'di ba nabanggit mo kanina na mahilig sa longanisa, hotdog yung anak mo, tama?
Yes, oo, yan yung hilig nila so, ah, sabi ko o sige mag-longanisa and hotdog, pero siyempre, ah, may side dish na may iba pang dish like kunwari tokwa, ganyan, kimchi, gustong gusto lang yung kimchi yan, tsaka ano mhm.
Mm. M Mm, yan tama, oo. Mm. Yung tocino rin ba mahilig sila, tocino?
Mm. Mahilig naman sila dun at tsaka eto yung munggo din, yung munggo ayan, gustong-gusto din nila yun tsaka yung white beans, ayan.
M Mm. Mm. So sa munggo pwedeng ayun yung pinakauna ninyong ulamin eh, 'no, na Sunday ayun yung una mong lulutuin kinabukasan pwedeng i-reheat, kasi parang ang awkward kasi ng munggo kapag ilang araw nasa ano eh, nasa freezer 'di ba? So, medyo dahil masabaw siya ano, so parang baka maging matigas na lang talaga yun doon sa ref. So ano, maliban doon 'no, ah, alam mo baka gusto mo din subukan na gumawa ng homemade tocino? Ang gagamitin mo lang extender doon, oo, ay ano, kalamansi tas bibili ka lang ng ano, pink salt 'no, na parang siyang ano para siyang preservative pero natural pa rin. So at least kahit papaano yung extender mm. Ano lang din 'no simple lang, ah, pitpitin mo lang yung pork na parang magiging manipis siya tas bibili ka lang pwede kang bumili ng ano, ng food color no tas lalagyan mo lang ng, ah, ng ano ng, isang kilong is 3/4 o 3/4 to kalahating asukal 'no. Tapos ibababad mo lagyan mo ng toyo ng siyempre yung extender na gagawin mo dun, slash preservative ay yung pink salt na natural yun at saka kalamansi. So yung kalamansi yun tutulong dun para ma humaba yung buhay ng, ah, ng tocino at hindi siya mapanis. Kasi ayun yung madalas na kung bakit hindi unhealthy yung tocino kasi yung extender at preservative na ginagamit nila ay chemical 'no. So alam mo pwede mong maano yun, eh, pwede mong hanapin sa, ah, YouTube 'no o sa TikTok yung, ah, yung parang, ah, yung ah, tutorial kung pano gumawa ng homemade tocino at least bagamat tocino sila, pero gawa sa bahay at alam mong healthy.
Mm. <chuckles> Yes. Mm. Ay talaga? O? Paan Oo. Mm. Oh. Mm. Mm.